Okay. I Pentatonix. Di che anni sono i Pentatonix?
Sì. No, ma non non tanto fa. Mhmm, sarà 2010, una roba di questo tipo.
Okay. Quindi s
Ma è un gruppo emergente. Non è mai diventato chissà co
sei abbastanza esterofilo in termini musicali? Nel senso mi stai mi stai narrando menzionando tanti gruppi stranieri. Ris rispetto alla scena italiana, te sei un po' figlio di quelle estati <tsk> passate sulla spiaggia al col falò, il chitarrista che canta le canzoni, generalmente la canzoniera italiano, che è sempre l'ultimo che che trova la la ragazza per la serata, ehm, e le canz ehm, con queste canzoni cantanti intorno ai falò hai avuto un'espe esperienza del genere o comunque a associ l'estate a dei momenti così?
Sì. Tendenzialmente Mh. <chuckles> Mhmm, no, poco e niente. Mi può essere successo una volta forse, ma veramente, se parliamo di una vita fa, è una di quelle cose che probabilmente ha un un buon fascino, un buon romanticismo cioè bella come serata, ma non sa sarà che, appunto, mi sono circondato di persone inabili a suonare qualsiasi cosa come me, quindi non non c'è proprio modo di cioè o ci aggreghiamo a un un falò parallelo di qualcun altro o o non c'è proprio nessuno con le capacità tecniche per fare una cosa di questo ti
Poco o niente. Okay. <chuckles> <chuckles> Non c'è neanche 1 chitarrista che sa fare 4 accordi?
No, non c'è proprio neanche un chitarrista, cioè proprio 0. 1 con la chitarra, no. <chuckles>
Non c'è neanche in questa vabbè valà. Sono sono 2 le tipologie: 1 può essere il chitarrista che fa gli accordi 4 accordi per suonare Lucio Battisti, o, ehm, il tamburellista, tipo quello che porta il bongo scordato, lo djembè scordato e ehm, e fa casino tutto il tempo, principa
Per carità. No, no, quello non lo ve non lo vivrei neanche molto bene, assolutamente. No, troppo casi <chuckles>
"Sei proprio fastidioso", gli diresti. E quindi hai una quindi non hai una relazione principalmente con <tsk> le canzoni dell'estate? Per non non ti sto parlando dei tormentoni dell'estate, perché magari ogni estate ce n'è 1, le radio lo passano tantissime volte, quindi e quindi ci entra nelle orecchie. Ma non hai una relazione emozionale o una canzone che ti ricorda quell'estate lì che hai passato con quegli amici, con quella ragazza, con quel ragazzo, uhm, non lo so, mhmm, dei ricordi che li associ dei ri ricordi musicali che associ al mo al momento estivo?
<chuckles> Esatto. Mh.